À, thì thường là cái việc này nó sẽ ảnh hưởng tới cái, ờ, cái cái thời gian mà mình dành cho việc học tập á. Ví dụ như mình chỉ cần 2 tiếng thôi là có thể hoàn thành xong một môn của ngày hôm đó chẳng hạn. Nhưng mà khi mà mình trì hoãn như vậy á, thì mình lại kéo dài nó đến, có thể là nửa ngày luôn, mà mình cảm thấy là chưa đâu vô đâu hết. Và mình thấy chất lượng nó cũng bị ảnh hưởng nữa. Tại vì khi mà mình lướt như vậy hay là khi mà mình suy nghĩ tới cái điều khác á, thì mình sẽ không muốn làm cái việc mình đang làm nữa. Thành ra là mình không không đảm bảo chất lượng được cho nó á. Nên là nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả cũng như là, ờ, cái độ chính xác nó cũng không cao nữa. Thành ra là nó hưởng rất là nhiều về cái chất lượng cũng như là cái thời lượng mà mình sử dụng cho cái, a, ưm, cái việc mà mình đang làm, à, buổi đó.
Ừ. Hiểu, hiểu. Rồi, mình hiểu rồi. Ừm, tính ra á là cũng khá là, ừm, khó khăn, đúng hông? Chứ hông có dễ và nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều đến cái việc học của bạn đó, thật sự. Vậy thì, à, ừm, cho mình hỏi thêm một điều nữa thôi, là không biết là có bao giờ bạn từng thử tìm cách để mà, hả, ừm, tập trung lại vào cái cái việc học nè, và giảm đi những cái suy nghĩ mà khiến cho bạn, à, gọi là, mất tập trung, ơ, giảm đi những cái hành động khiến cho bạn mất tập trung hông?
Ừm. Ừm. Ừm, thì trước đây mình nghĩ hầu hết, ư, cái việc mà mình mất tập trung là tại vì mình suy nghĩ vu vơ. Thì mình cũng đã cố gắng mà, ờ, không suy nghĩ đến những cái vấn đề đó nữa rồi, ờ, nhưng mà mình thấy cái biện pháp mà cố gắng, ơ, loại bỏ những suy nghĩ, ừm, ừm, tạp ngoài á, nó cũng chỉ, ưm, một thời gian nhất định và nó ngắn thôi. Được khoảng vài hôm là mình lại đâu lại vào đấy, lại suy nghĩ những cái chuyện khác. Ờ, và ngoài ra thì cái việc mà sử dụng điện thoại thì mình nghĩ là cái yếu tố quan trọng và chiếm hầu hết, ơ, ừm, là cái yếu tố mà mình, à, bị mất tập trung nhiều nhất. Nên là mình cũng đã cố gắng mà, ừm, chỉnh cái chế độ trên điện thoại là chế độ tập trung, và cũng như là cắt giảm các cái thời lượng mà sử dụng app hoặc là tắt mấy cái app mà mình thường lướt á. Nên, a, mình thấy thì, ờ, nó cũng giúp ích một phần nhỏ thôi chứ không thực sự là tốt nữa. Tại vì, ờ, đôi khi là mình quên bật cái chế độ đó lên, hay là mình vẫn, ưm, như thói quen cũ là mình lướt thấy tin nhắn là mình mình lại bấm vào và mình lại tiếp tục, ừm, ờ, lướt điện thoại. Và cứ như vậy thì mình thấy là các biện pháp này đối với mình thì nó lại không thực sự hiệu quả lắm. Và cũng như là nó không, ơ, mang lại kết quả lâu dài á. Mà mà nó hầu hết đều chỉ giúp ích, ơ, ưm, một cái, ơ, ừm, ừm, một cái giai đoạn nhỏ thôi. Ừm, còn về lâu dài thì mình lại cảm thấy lười biếng khi mà áp dụng những cái biện pháp này.
Ừ. Ờ. À. Ừ, ừ, ừ.